Dann viel Spaß. <clears throat> Ich brauche Hilfe und zwar, ähm, mir stehen, äh, äh, Reisen an und, ähm, ich, äh, möchte gerne, ähm, auch a im besten Falle so nicht nur an einem Ort bleiben, sondern, ähm, mehrere Orte sehen. Jetzt, äh, erst mal unabhängig davon, wo genau hin. Also, ist jetzt nicht gebunden an ein bestimmtes Land oder 'ne bestimmte Stadt oder bestimmte Gemeinde oder so was oder bestimmter Kontinent, sondern, ähm, einfach erst mal es ist auch einfach erst einfach erst mal auch nur so 'n so 'n so 'n Gedanke, ne, so etwas, das ich plane, das ich, ähm, auf jeden Fall umsetzen möchte. Und, ähm, ich weiß aber nicht, wie ich, äh, da günstig durchkomme. Günstige Flüge, ne, wie man so mit so Zwischenstopps fliegen kann und sowas und das nutzen kann so 2, 3 Tage, dass man vielleicht noch was anderes mitnimmt, das habe ich schon irgendwie für mich entdeckt, aber Unterkünfte, speziell das Thema Unterkünfte, da bin ich irgendwie aufgeschmissen.
Mhm. Mhm. Ja, das kann sehr teuer werden, äh, vor allen Dingen, wenn du in irgend 'ne Gegend willst, wo eben auch alle anderen hinwollen und dann, äh, unter Umständen noch in der Hauptsaison. Meine 1. Frage dazu wäre, wie flexibel bist du? Bist du an irgend 'ne bestimmte Zeit gebunden? Musst du jemanden lange vorher anfragen und Urlaub beantragen oder kannst du praktisch beschließen: „Okay, nächste Woche oder in 3 Wochen dann fahre ich einfach los?”
Äh, ja, ich, ähm, bin da theoretisch jetzt <clears throat> wäre dann für 'n längeren Zeitraum flexibel, ne, also, geplant wäre wie wie so 'n Sabbatjahr zu machen, ne, von der Arbeit, also, Arbeit und so was wäre alles gar kein Thema. Äh, ich habe jetzt auch, äh, keine Familie in dem Sinne, äh, Familie, äh, also, Frau, Kinder. Ähm, dementsprechend, äh, bin ich sage: „Ich will morgen weg“, dann bin ich morgen weg so, ne? So, das geht schon, mit Sack und Pack. Ähm, also, Flexibilität ist auf jeden Fall, würde ich sagen, 100 %. <chuckles>
Mhm, mhm. Das hilft ganz enorm, also, wenn man flexibel ist. Äh, und da hätte ich ein eine Idee für dich, äh, wie du zum Beispiel ganz und gar kostenlos Unterkünfte finden kannst, aber da musst du wirklich 'n total flexibler Mensch sein und, äh, auch eventuell, ja, hm, Pläne mal umändern können. Und zwar, äh, gibt es die Möglichkeit für andere Leute die Haustiere zu hüten, während die Leute im Urlaub sind. Das heißt, also, du, äh, kriegst das ganze Haus ganz und gar umsonst und musst dann halt was auch immer da für Tierchen sind, das kannst du dir aussuchen, welche Tierchen du dir zutraust, musst du halt dort irgendwas füttern und streicheln oder ausführen und machst dadurch in dieser Gegend ganz und gar kostenlos Urlaub. Hört sich das an, äh, als würde dich das interessieren?
Boah, okay, äh, das ist jetzt, ähm damit habe ich gar nicht gerechnet, dass es dass dass so was überhaupt möglich wäre. Okay.
Ja, und und das gibt's weltweit. Das ist eine eine Organisation, also, eine Webseite und, äh, die Leute, die in Urlaub fahren und und es ist es ist fantastisch, weil das für beide Seiten so gut funktioniert. Denn die Tiere, denen geht's ja auch viel besser, wenn die zu Hause bleiben können. Ja, denn die Alternative ist ja, äh, die müssen da in irgend 'nem Heim aufbewahrt werden. Grade Katzen finden das grade ganz gräßlich oder es kommt jemand mal bloß zum Füttern vorbei, und das reicht nicht und dann sind die Tiere einsam. Und so, wenn da jemand wohnt, dann sind die Tiere an ihrem gewohnten Platz, und nachts ist jemand da und niemand ist einsam. Und, ja, es ist wunderbar. Und das funktioniert so, dass dass die Leute, die einen Sitter suchen, die machen 'ne Annonce und beschreiben, äh, wo sie sind, wie das Haus ist, äh, was für Tiere da sind, was wird erwartet von dem Sitter. Und dann kann man sich bewerben. Und das ist das Problem, wo die Flexibilität, äh, wichtig ist, weil du kannst dir natürlich nicht aussuchen, wann andere Leute in Urlaub wollen. Du musst, also, äh, ja, Zeit genug haben, dass du sagen: „Oh, das hier interessiert mich, da bewerbe ich mich jetzt.“ Und dann musst du eben auch dann unter Umständen drauf gefasst sein, dass dass du nicht genommen wirst, grade in Gegenden, wo jetzt wirklich viele Leute hin wollen. Dann gibt's natürlich mehr als nur einen Bewerber. Aber, ja, was denkst du dazu?
Okay, war auf jeden Fall sehr, sehr ausführlich und, ähm, auch du hast ja schon wirklich über die Vorteile gesprochen, ne, äh, von, ähm für mich und für die Tiere und für, also, ist irgendwie win, win, win. <chuckles> Es klingt auf jeden Fall sehr gut. Ähm, ja, klar, 'ne Flexibilität muss natürlich da sein, ne? Das ist klar, ähm, das, äh, ist dann notwendig also, Notwendigkeit, ne, ohne geht's halt nicht. Ähm, ja, doch, das klingt sehr, sehr gut. Ich, ähm, weiß jetzt nicht, ob's das auch so wirklich so weltweit gibt's vielleicht gibt's Orte, wo das mehr vertreten ist als andere. Ich bin da so 'n bisschen grad so weil ich das halt gar nicht kenne und noch nie gemacht habe, so 'n bisschen, ähm, unschlüssig, ob das auch dann passt, wenn ich halt dann in einem Ort dann also, kann sein, dass es vielleicht mehr in Großstädten gibt als in kleineren und dann will ich aber vielleicht eine kleinere und dann habe ich aber kein Budget und dann passt das doch nicht. Also, kommt man da auch mal so zu so so Proble kann dass irgendwie zu schwierig werden, da was zu finden überhaupt manchmal auch?
Mhm, ja, genau genau. Äh, ja, äh, das kommt halt drauf an. Ja, wie du schon gesagt hast, in manchen Ländern gibt's das mehr als in anderen. Und, äh äh also, es ist vielleicht nicht ganz so, was du dir vorgestellt hattest, weil du willst ja mehrere Orte sehen. Natürlich im Idealfall, äh, könntest du dich von einem Pet-Sit zum anderen hangeln aber, ja, da gehört dann viel Glück dazu, dass das funktioniert. Aber dann könnte man vielleicht die die Zwischenstrecke mit irgendwelchen Airbnbs machen, die sind ja auch oft günstiger als Hotels zum Beispiel. Äh, kennst du Airbnb?
Hm, ja, doch, das sagt mir was. Das ist, glaube ich, einfach so 'ne Plattform, wo man, ne, so 'n Zimmer oder auch, äh, 'ne Wohnung, 'n Haus, 'ne Villa, 'n Penthouse sich so mieten kann, ne? M
Mhm, ja und und eben auf auf dem billigen Ende des Spektrums ist das einfach 'n Zimmer bei irgendwem im Haus und das ist natürlich wesentlich billiger als wenn man jetzt 'ne ganze Ferienwohnung mietet. Und, äh, ja, f in vielen Fällen ist das auch so geregelt, dass dass du nicht unbedingt dann mit diesen Hausbewohnern da in Kontakt kommst. Also, das muss man sich die Annonce durchlesen, muss muss sehen, wie privat das ist, aber viele, die haben das extra so gebastelt, dass das dann 'nen eigenen Eingang hat zum Beispiel und hast da deine Mikrowelle, vielleicht sogar 'n kleinen Kühlschrank und bist da gut aufgehoben für relativ wenig Geld.
Okay, okay, okay, ja, Airbnb, ähm, ja, das, ähm, hatte ich auch schon in Erwägung gezogen, nur ich hatte irgendwie so im Sinn irgendwie, dass es immer so ziemlich teuer ist, ähm, habe ich gedacht, weil Menschen damit ja auch teilweise wirklich viel Geld machen, ne? Ich habe da so von Menschen gehört, die sich irgendwie selber was anmieten und es dann weitervermieten und dadurch dann sogar mit obwohl sie m selber Mieter sind, äh, so geschäftsmodell-mäßig Geld verdienen. Also, und die Preise, habe ich gedacht, sind da wirklich sehr, sehr hoch. Wenn du sagst, es gibt da auch so 'n, äh, unteres Spektrum, ne, klar, und dass sie auch die Ausstattung so okay ist, dann ist das auch auf jeden Fall 'ne Sache, die ich da in Erwägung ziehen würde. Ich hatte halt bisher immer so so so gedacht, so vielleicht so Hostels, ne, weil die sind auch 'n bisschen günstiger, 'n bisschen rudimentärer ausgestattet auch, ne? Ähm
Ja, wenn du das noch kannst, also, ja. Als junger Mensch, da steckt man das weg, mit 12 anderen Leuten im Zimmer zu sein. Äh, das geht dann später nicht mehr so gut.
Mhm, ja. Genau. <chuckles> Ja, ja, okay. Ja klar, das ist natürlich ne, liegt dann auch natürlich 'n bisschen an deinem eigenen, äh was vermagst du auszuhalten oder was kannst du überhaupt aushalten, das stimmt.
Eine andere Möglichkeit ist natürlich Zelt. Zelt ist auf alle Fälle sehr, sehr billig. Oder auch wenn du so was aus allein könntest, äh, so 'n Campervan, also, so 'n na, früher hießen die Dinger Volkswagen Caravan, gibt gibt's ja heutzutage auch noch.
Mhm. Ja, Caravan, ja. Okay, ja, das wäre, glaube ich also, ich w wollte schon so 'n bisschen auch was sehen, also, auch, ne, so 'n bisschen, ähm, rumkommen, auch was die Unterkünfte angeht einfach, weil wenn ich dann zum Beispiel in so 'nem ne, so 'nem Bed and Breakfast oder so was vielleicht auch lokal einfach 'n bisschen dann kulinarisch sehe, was da so zu essen gibt, wie die Menschen sind, also, einfach, dass ich auch 'n bisschen in Austausch komme. Und deswegen wäre 'n Campervan jetzt eher nicht, weil wäre wahrscheinlich aber auch nicht, ähm, k preismäßig nicht, äh, verkehrt. Ähm, aber das wäre jetzt nicht meine 1. Wahl zumindest. Äh, aber das Allererste, was du gesagt hattest, würde ich das mit den Tieren und mit dem Tiersitten Sitting, so, dass man da aufpasst, ne, ähm, das war sehr, sehr interessant wirklich, muss ich ehrlich sagen. Ähm, ich werde da mal 'n bisschen tiefer reingehen. Gibt's da irgendwas Bestimmtes, was man noch beachten sollte irgendwie? Gibt's da irgendwas?
Mhm, hm. Ja. Und na ja, nur dass du halt Ahnung hast. Also, du solltest dich wahrscheinlich nicht für 'n Pferd bewerben, wenn du noch nie 'n Pferd gepflegt hast. Aber, ja, dann, also, du musst dann schon ehrlich sein, was geht und was nicht geht. Nur weil du jetzt irgendwo ganz dolle gern hinwillst, dass du dich bewirbst und dann dann, äh, ja, hast du Probleme. Also, es es gibt es ist ganz faszinierend, was da alles gibt, ja, du kannst da manchmal ganze Farmen hüten, ja? Also, so, gibt's ja viele Leute, die haben in letzter Zeit so 'ne Hobbyfarm und, ja, da hast du, ja, 3 Ponys und 5 Hunde und <chuckles> 2 Katzen und 'n Haufen Hühner und Enten und so. Also, das ist dann ein ganz anderer Urlaub. Ich wollte dich noch fragen, äh, reist du eigentlich allein oder mit dem Partner oder hast du Kinder dabei oder, äh, wie ist das?
Ja, okay, also, so 'ne Farm, das das klingt tatsächlich jetzt erstmal ja ein bisschen erdrückend, da wäre ich mir auch wäre würde ich mir auch nicht gewachsen wäre ich auch mit dem wäre ich nicht gewachsen, auf gar keinen Fall. Das macht mir ja jetzt schon eher so' n bisschen <chuckles> Angst <chuckles> vor dem Thema. Aber sowas wie 'n paar Kätzchen oder 'n oder 'n paar Hunde, ne, sowas geht auf jeden Fall. Da habe ich auch Erfahrung. Ähm, aber gut zu wissen, dass, ähm, man da natürlich drauf achten sollte, dass man nur das macht, was man auch kann. Ähm, ja, ich, ähm, würde primär alleine reisen, aber es gibt so 'n paar, äh 'n paar, äh, Orte wo dann vielleicht der ein oder andere Freund mitkommen würde, aber jetzt Frau, Kinder, sowas nicht. Also, alleine oder wenn dann zu zweit. Also, 2, äh, fitte Jungspunde.
Ja, das hört sich doch gut an. Ja, äh, also, ja, wie gesagt, es gibt da verschiedene Möglichkeiten und und grade mit dem Transport ist vielleicht so 'n, ja, so 'n Camper-Mobil gar nicht so schlecht. Das kommt drauf an, wie groß und, ja, die Großen, die schlucken dann natürlich viel Benzin. Oder wenn du größtenteils auf Städte interessiert bist, dann gibt's ja auch innerhalb von Europa ziemlich günstige so Monatskarten, Europakarten. D ja, da musst du mal mal sehen, was dann am besten passt und kannst dir ja einen Urlaub zusammen basteln aus allen diesen verschiedenen Möglichkeiten.
Danke dir auf jeden Fall. Ja klar, ich werd da mal tiefer reingehen ins Thema. Ähm, gibt's da irgendwie 'ne bestimmte Webseite für das, äh für die Sache mit dem Tiersitting, ähm, oder irgendwie oder gibt's da 'n bestimmten Begriff für, dass ich mich da 'n bisschen mehr mit auch noch auseinandersetzen kann? Weil das hat mir wirklich geholfen.
Äh, ja, das heißt, glaube ich, Trusted Pet Sitter oder irgend so was. Ja, da ja.
Okay, Pet Setting, dann okay. Ja gut, dankeschön. Hat mir sehr geholfen. Äh, und wenn ich nochmal 'n paar Fragen habe, meld ich mich bei dir. Ist okay? Ja? Danke dir. Bis dann.
Okay natürlich, ja. Viel Spaß beim Reisen.
Danke, danke.